М. Знаешь, я не особый, а, фанат готовки, но, с другой стороны, а, стараюсь вести более-менее здоровый образ жизни и, конечно же, хочется, а, помимо того, что я, там, занимаюсь спортом, а, м, <clears throat> достаточно сплю, а, э, и занимаюсь, там, хобби любимыми, хотелось бы также, а, научиться готовить, а, вкусную еду, но научиться её готовить быстро. То есть, ам, а, не, м, проводить много времени на кухне, а, но при этом питаться какими-то сбалансированными, а, обедами и ужинами. А, но проблема в том, что, как бы, так как я ещё студентка, то у меня немного ограниченный бюджет, а, в и, в принципе, я не такая, не не очень придирчивая по отношению к еде. В плане, что я ем всё, а, но пыт пытаюсь питаться, а, больше вегетарианскими блюдами либо блюдами из рыбы. А. Ну, а, в принципе, каких-то других ограничений, а, или аллергии у меня нет. Ам. Вот, и, может быть, ты могла бы мне посоветовать, вот, как мне со своим, а, стилем жизни, то есть я учусь и работаю, а, успевать готовить, а, здоровую быструю еду каждый день и при этом имея, а, немного ограниченный бюджет.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. А, я поняла твой вопрос. Ты знаешь, на самом деле очень классно, что ты уже в таком молодом возрасте задумываешься о том, э, как питаться, что питание должно быть разнообразным, полезным и что это должна быть какая-то такая насыщающая тебя еда, не просто какой-то фастфуд или не просто какой-то салатик. Это здорово, что ты занимаешься своим здоровьем, это на самом деле для тебя большой плюс. И я попробую разобраться в твоей ситуации. Ты знаешь, у меня ещё есть несколько вопросов, хотела тебя спросить. А сколько времени обычно у тебя есть на то, чтобы приготовить еду, вот, ф в 1 дне?
Да, конечно. А. Вот знаешь, ч в идеале, как бы, э, по от получаса до часа, я бы сказала. То есть в идеале, если мне нужно готовить что-то на обед и на ужин, то полчаса на обед и полчаса на ужин. Вот так.
Мгм. Мгм, окей, хорошо. А расскажи, есть ли у тебя возможность, э, готовить с помощью каких-то там необычных приборов? То есть какая у тебя есть посуда, к есть ли у тебя там микроволновка, духовка, может, аэрогриль, что ты используешь обычно?
<chuckles> А, ну, у меня есть, да, плита с духовкой, есть микроволновка, а вот всяких там каких-то других ещё приборов у меня, к сожалению, нет.
Мгм, окей, я поняла, хорошо. А какие продукты обычно ты покупаешь? Вот я поняла, что ты предпочитаешь какое-то более лёгкое вегетарианское либо с использованием рыбы меню. Но в обычно в холодильнике что у тебя есть? У тебя есть уже какой-то набор продуктов стандартный или его тоже нужно ещё подкорректировать?
А, ну, в принципе, скорее, да, наверно, подкорректировать. Как бы я точно знаю, что у меня есть вот стандартные, типа, а, крупы, да, вот, э. Там гречка, рис, а, паста, а, вот такое есть, и в а, овощи. А, но я чаще всего беру, например, овощи замороженные, потому что, а, ну, там, где я живу, во-первых, овощи на самом деле дорогие у нас, и как бы, если свежие их брать, то есть я редко их очень беру, если там на них какие-то скидки, а так я беру замороженные. Потому что, во-первых, они продаются в большом размере, там, в кило по килограммовому пакету, да, и на дольше хватает просто. Ам, ну, как бы, рыба, а, или, там, а, сыр, да, если я и готовлю что-то там, какую-то пасту с соусом и сыром. Такое у меня есть. И, например, у меня есть ещё, а, тофу, а, или какие-то, знаешь, вегетарианские, а, бургеры, ам, веганские бургеры. А, ну да, в принципе, или веганский ф фарш тоже такое, а, я покупаю. То есть, вот такого рода у меня есть в данный момент в холодильнике.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Понятно, это очень интересная история, потому что ты уже так достаточно разнообразно питаешься, если используешь уже и растительную какую-то е и еду в виде растительного мяса. Это очень интересно и классно. Ты знаешь, наверное, в этом всём главное такое главный вопрос- это вот планирование и подготовка ингредиентов именно заранее. Потому что если заранее не подготовиться к, э, такому вопросу, то потом в ситуации, когда уже нужно кушать через час, а никакого плана нет, то, э, действовать быстро будет немножко сложно. Потому что нужно будет время на подумать, потом сообразить, потом, м, может быть, это творить, может быть, это творить. Скажи, есть вот знаешь, есть вот такая система, когда, э, в 1 день готовится еда на всю неделю, часть еды замораживается, часть используется в таких т таперах в холодильнике и потом просто разогревается. Скажи, для тебя это нормальный вариант или нет? Потому что кому-то это подходит, а для кого-то это не очень хорошо.
Мгм. Не, на самом деле я думаю, что это классный вариант, потому что А, по сути, я там проведу всего 2 или сколько часов на кухне, 3, может быть, часа максимум, но я приготовлю еды на всю неделю. То есть мне потом не придётся каждый день стоять после плиты и готовить. И так, э и такой день я могу, например, выделить на, а, там, субботу или воскресенье, вечер, к примеру. И потом всё положить, а, в морозилку. <chuckles>
Мгм. Да, на самом деле некоторые используют такой вариант. Возможно, не на всю неделю, там, скажем, на 3-4 дня, у кого как по получается в зависимости от графика, но есть такой образ питания, если это можно так назвать. Вот действительно 2-3 часа, а, человек готовит, при этом он варит несколько гарниров, например, это рис и гречка или даже 3, как тебе хочется. Э, в отдельно запекает овощи. Например, это морковь, перец, э, брокколи, ну, что что у тебя есть. Либо используй вот эти замороженные овощи, которые у тебя есть. А, здесь же можно запечь рядом и рыбу, либо использовать вот какие-то meetball, сделать митболы из твоего фарша растительного и тоже их, э, запечь. И потом скомпоновать такие обеды готовые, где будет гарнир в виде, например, риса или гречки, или картошки, запечённых овощей и рыба. Либо это может быть гарнир в виде, там, например, опять же, риса, митбола из растительного вот такого мяса в соевом ой, в соевом, в каком соевом, в томатном соусе и тоже запечённые овощи. И так можно сложить несколько, э, таких разнообразных, меняя между собой гарниры, овощи и, э, вид белка. И таким образом подготовиться, знаешь, на какие-то суперзагруженные дни, когда у тебя нет времени готовиться. Можно будет просто достать, разогреть в микроволновке либо поставить в духовку. Может быть, посыпать сверху сыром, если ты любишь такой вариант. И в это такой вот 1 способ, как быстрее готовить, э, какую-то еду. При этом можно использовать, знаешь, какие-то соусы, специи, чтобы придать вкус, э, запечённым овощам либо рыбе. М, как ты думаешь, это могло бы, вот, помочь тебе?
Мгм. Пропан. Мгм. А, да, и мне кажется, это вообще здорово. Вот так вот, а, а, просто, м, когда ты сначала предложила в этот вариант, я думала, что, например, а, в <laughs> Если честно, я думала, что это будет, как бы, одно блюдо, растянутое на на 7 дней. Это я так сначала поняла, но когда ты вот сказала, что можно с сразу несколько гарниров приготовить, сразу несколько видов протеина приготовить. <clears throat> То есть, как бы, это уже совсем другое дело. То есть мне не придется 7 дней подряд есть 1 и то же, это хорошо. А, как бы, например, 2 дня на то, 2 дня на другое- это уже здорово, это разнообразие. А, ну, как бы, потому что еда, ну, как бы, может быть, другим людям нормально, но мне иногда вот, как бы, больше 3 дней какую-то определённую еду я есть точно не могу. Ну, здорово, слушай, что вот ты именно так предложила, теперь я поняла, что ты имеешь в виду.
Мгм. <chuckles> Да, конечно, я не предлагала тебе есть одну и ту же еду целую неделю. Это звучит как-то немножечко даже не очень здорово, потому что столько много еды в этом мире, как же есть, э, всё время 1 и то же? Ты знаешь, на например, на завтраки, на ужины можно использовать какие-то, э, лаваши, которые можно сделать с разными начинками, с овощами, опять же, с рыбой или, допустим, с, эм, а, тофу. Э, их можно тоже сделать заранее, несколько там, например, 2-3 таких, э, рулета для того, чтобы потом использовать, подогреть их под грилью либо поджарить и использовать, когда ты сможешь. И утром тоже можно сделать что-то такое, например, использовать каши, которые быстрого приготовления, либо яйца, если ты их ешь. И таким образом у тебя будет достаточно разнообразное питание. Например, какая-то каша с ягодами на завтрак, э, вот этот обед, который ты готовила несколько дней назад, и ужин в виде, э, какой-то такой шаурмы в лаваше, и это было бы очень разнообразно, вкусно и быстро. Ты бы не тратила на это очень много времени.
<laughs> <chuckles> <chuckles> М. Ну да, действительно, э, вот эта идея с лавашами какими-то з м, завернутыми, там, например, а, с ам, ну, конечно, разные, может быть. Например, можно попробовать с бобами, потому что их тоже я люблю, и как-то на мексиканский лад сделать. Ну да, в принципе, быстро, кстати, да, на это на это не уходит, а, несколько часов. Ам, ну, слушай, теперь у меня появилось много вариантов, на самом деле, как, эм, а, хорошо и быстро питаться и при этом <clears throat> не тратить много времени на кухне, может быть, только 1 раз в неделю. Но <clears throat> но это нормально. Это, а, н не будет меня так сильно затруднять, я н я думаю. Поэтому спасибо тебе большое за твои советы сегодня и, а, что ты дала мне столько много новых идей. Ам, если что, обращусь к тебе снова. <chuckles>
Н-да, мгм. Конечно, я буду рада помочь ответить на все твои вопросы, если у тебя снова они возникнут. Пока.
Пока.